Ой, не так давно, <chuckles> честно говоря.
Ага, так, интересно. Продолжай, это уже это уже точка отсчета, ну-ка, ну-ка.
<laughs> Причем, знаешь? <laughs> Мне кажется, в принципе, моё поколение, то есть я заметила, что мы какие-то такие дети в оболочке взрослых, которые всё ещё ностальгируют по, э э э, Потап и Настя Каменских и не хотят вообще это вс
М, а, звучит вроде идеальная комбинация. Кажется, вообще супер.
Да. Не хотят быть взрослыми, тока делают вид, что они взрослые. Но что ж, приходится играть эту роль. И
Мгм. И сразу расскажи, что значит для тебя быть взрослой? Вот в это слово столько всего значит, с одной стороны, а с другой стороны, как-то все понимают его по-разному. Соответственно
Да, знаешь, потому что я лично, допустим, я, получается, когда мне было 15 лет, я по своему желанию переехала в интернат. Да. <chuckles> Я переехала в интернат, то есть он находился очень далеко от родителей моих, от моих родителей. <laughs> То есть, просто там как бы мои родители были против. Это не то, что я какой-то проблемный ребёнок был, и меня выгнали. <chuckles> Это была очень хорошая школа.
Так. По своему хотению, да, по велению. Ага. П прикольное хобби. Ага. Подожди, именно интернат интернат? Интернат? А, это школа там, где живут, получается, да?
Ну, как бы Да, то есть я на выходных возвращалась домой к родителям, но всю неделю я жила там.
Ага. Так. Это что, где-то в Англии что ли?
Не, это в другой стране было Да, у них тоже, кстати, такая фишка есть. Э, то есть я туда поступила, потому что это был, тоже туда был отбор. Это была очень серьёзная школа, очень хорошая учёба, то есть из-за этого я туда попала.
Прикольно. Обычно у них такое. Ничего себе. Хм. Ничего себе. М.

Ага. А тут ты стала этой ролью, да? Ты стала мамой, за которую прячутся. <chuckles>
То есть Да, и самое вообще не поняла, как это произошло. Мой муж начал за мной прятаться, типа, ну, вот позвоним им там, договорись. Я говорю: "Это чё такое?" <laughs> "Я не договаривале." <laughs> "Я ребёнок. Зачем?"
<laughs> Вот так вот это работает. Ага.
Да, я сама ребёнок. К кому мне тут звонить? <laughs> Ну
Они же твои, ты договаривайся. Почему я, да? <chuckles>
Да, и как бы, понимаешь, со своими родственниками я, ну, понятное дело, я общаюсь там, всё, то есть, м, по-взрослому, так сказать. И с его родственниками так получилось, что <chuckles> там как бы, ну, опять же таки, там вот есть женщина, мама, она ответственна за общение, все прячутся за неё. То есть, общайсь общаемся мы с ней в основном. И так получилось
Так. Ага. А, то есть вы 2 такие, к ты ж ты за кого прячется, да? У каждой свои пешки.
Да. И самое с и самое смешное получилось, что это его родственники, но она всегда звонит только мне. И даже был 1 раз, что мы, э, хотели ей позвонить, и позвонили с номера мужа. И она такая отвечает: "Э, это кто?" То есть она его даже номер не сохранила. <laughs>
Ага, окей. Так. Она уже даже не знает, кто он. Она уже не знает, кто он. Ничего себе. Несправедливо. Забрала его родственников себе. На свою линию перетянула. Вот это, конечно, соревнование.
Ты кто такой? Мальчик, ты кто такой? <laughs> Понимаешь? Да. То есть вот и вот действительно, вот вроде бы такая глупая ситуация, но именно там, м меня вот меня щёлкнуло, что, ну всё, я, как бы я взрослый, как бы. Тут я поняла вот эту всю тяжесть взрослой жизни: вот эти работы, зарплаты, счета, э, налоги, вот это всё скучное, и плюс, как бы общение с родственниками.
Так. М.